Okay, verstehe. Weil also, generell, hm, ist das ja schon hier so 'n gesellschaftliches Bild, was sich so schon so eingeprägt hat, besonders in Deutschland, dass man ja nur wirklich was geschafft hat, wenn man ja auch viel gearbeitet hat und viele Stunden geleistet hat. Das ist ja so ziemlich das Klischee hier. Dabei, ähm, hat es ja eigentlich gar nichts zu bedeuten, wie viele Stunden man geleistet hat, sondern die Leistung an sich und, ähm
<chuckles> Mhm.
ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass du dich vielleicht bisschen schlecht fühlst oder so oder als würdest du vielleicht sogar so 'n bisschen sabotieren oder so. Aber letztendlich ist es ja eigentlich nur förderlich, wenn man solche neuen Techniken und Tools hat, die man benutzen kann, die viele Prozesse einfach schneller machen. Weil warum will man denn einen langsamen Prozess? Warum sollte das irgendjemand wollen? Einfach nur, damit man sagen kann: „Ja, habe mich tot gearbeitet.“ <chuckles> Äh, von daher, es macht ja einfach den Prozess schneller. Es ist logisch, es zu benutzen, wenn es einem Arbeit abnimmt oder einen bestimmten, vielleicht langw langwierigen Prozess abnimmt. Ähm, so von außen würde ich dir auf jeden Fall sagen, du brauchst dich gar nicht schlecht zu fühlen. Denn ähm, ja, in diesem System ist es halt alles noch so sehr verankert in diesem: „Alles muss lange dauern, wir müssen ganz viel arbeiten und sonst ist nichts irgendwas wert.“ Ähm, aber das stimmt ja einfach gar nicht. Wenn etwas erledigt ist, ist es erledigt. Ähm, ich könnte es vielleicht unter dem Aspekt verstehen, dass du sagst: „Ja, dann würde vielleicht noch 'ne neue Aufgabe kommen“, wenn man jetzt schon sagen würde, man ist fertig. Ähm, ja, und
Okay, gut. Mhm. Klar. <snorts> Mhm. Ok, gut. <chuckles> Ja, klar, klar. <laughs> Mhm. Aber, ähm, das also, ich ich glaube, äh, du hast da, äh, grad am Anfang was sehr Wichtiges angesprochen, wenn ich so drüber nachdenke, dieses, ähm das ist bei uns vor allen Dingen in Deutschland einfach s so eingebürgert worden, dass dass was lange dauern muss. Ich <chuckles> ich ja.
Mhm. Ja, genau und dass nur mindestens diese 40- Stunden-Woche wirklich produktiv ist für jemanden, aber darum geht's ja eigentlich gar nicht. Es ist ja eigentlich, wenn du arbeitest ähm, grade bei dir jetzt in deinem Beruf muss ja etwas fertiggestellt werden und es ist halt fertig, wenn's fertig ist und wenn's schnell fertig ist, ist doch toll. Ähm